Evet, aslında fotoğraflar, eee, güzel de bir çocukluk yaşadığına dair de izler bırakmış anlaşılan. Yani, eee, güzel, keyifli. Peki bir fotoğraf da böyle <chuckles> Olsun yine de, eee, yani, zaten çocukluk ne yazık ki, eee, sonsuza dek sürmüyor. "Keşke sürse" denilen anlar vardır muhakkak, eee, ama insanın, böyle, büyüyüp tabii ki, eee, bazı şeyler aşırı rutine bindiğinde yüzleşmesi gereken gerçekler, gidilmesi gereken işler, yapılması gereken şeyler, uyanılması gereken alarmlı sabahlar oluyor maalesef. O yüzden ucundan da olsa
Evet, evet, çok güzeldi. Kısaydı ama. <chuckles> Hı. Hıh. <chuckles> Ya! Maalesef ya. Hı hı. I hı. Maalesef. Evet, maalesef. Bir de çocukken de büyümek istiyorsun hep. O zaman da onu yaşamıyorsun yani. Hep büyümek istiyorsun. Ben, "Ay, ne kadar da güzel çocuğum." diyen bir çocuk görmedim herkesi. "Beni kimse ciddiye almıyordu. Ben artık koca adam oldum." falan diye geziyor tüm çocuklar.
O da doğru. <chuckles> E, ya hakikaten bu da herhâlde şey, eee, "hayatın cilvesi" mi denir? Yani, insan hep olduğu andan daha başka bir yerde olmayı sanki istiyor gibi ve bu koşturmanın biteceğine dair de aslında, eee, bir şey yok, umut yok. Yani, çocuksun, büyümek istiyorsun, büyüksün, küçülmek istiyorsun. Çok ilginç.
Evet. Evet. T t Kesinlikle. Evet, ya mesela ben hatırlıyorum şey, yaşımı söylerken, işte, 13.5- 14 falan derdim. Şimdi demiyorum, 36,5 Demiyorum, yani, öyle bir şey. <chuckles>
<laughs> <chuckles> Evet, 1 yaş büyük bir olaydı hakikaten. Oldukça şey bilinen, yapılan bir durum.
<chuckles> Ha, evet, hiç yaşını büyük söyleyen kadın var mı? Yok. Ama genç kız çok var. 18'den önce hep büyük söylüyoruz. Neyse. <chuckles> Hı hı. <chuckles>
<chuckles> Kesinlikle. <chuckles> Peki, genç kız da dedin bu arada. <chuckles> Eee, ablanın aslında sen küçükken, hani, genç kız olduğundan, işte, "Blue Jean diye bir dergi vardı. Onlara da bakardı, çok güzel giyinirdi. Beni de o şekilde giydirirdi." dedin. Mesela böyle bir fotoğrafa baktığında, "Ya, bu ne tatlılık?" deyip böyle kendi yanaklarını sıkmak istiyor musun? Ya da o hâline şöyle bir kocaman sarılmak istediğin bir fotoğraf var mı aklında, böyle, tüm detaylarıyla hatırlayabildiğin?
Hı hı. Imm.